Ben 40 yaşında birinin, eee, oturup da hâlâ birinden, eee, bir şeyler, eee, beğensin ya da medet umsun diye bir şeyler söyleme Ya, ben artık gelişimimizi tamamlamış olduğumuzu düşünüyorum. Yani, eee, <chuckles> yani sen eğer bir şeyinden memnun değilsen kuaföre gider yaptırırsın, işte, eee, ne bileyim ben, hani, eee, o yani demek ki m memnun değilsin ki bana soruyorsun. Zaten çok beğeniyorsan bana sormazsın. Ben mesela hiç kimseye sormam saçım nasıl diye çünkü görüyorum aynada nasıl olduğunu, kötüyse de görüyorum, iyiyse de görüyorum. Eee, yani, bilmiyorum yani, teyit ya da, onay beklemek bana biraz şey geliyor, eee, biraz, emm, nasıl diyeyim, yani kendi gelişimiyle ilgili, eee, benden bir şey bekliyor olması beni rahatsız ediyor, yani. Bilmiyorum, tam anlatabildim mi? Yani benim kızım bunu yapıyor, benim oğlum bunu yapıyor, "Anne güzel olmuş mu?" diyor. "Çok güzel olmuş oğlum." diyorum. Yani, ne kadar yakışmış. Bir şey yapıyor, "Baksana anne, nasıl oyun oyunum? Böyle yaptım, böyle boyadım." diyor, "Harika!" diyorum. Yani çünkü e, o, onu bekliyor, o onun gelişimi için önemli bir şey. Olmamış olduğunu da söy "Oğlum, çok güzel olmuş ama şu rengi şöyle mi yapsan?" diye ona öyle yaklaşıyorum. Çünkü onun gelişimi için önemli bir şey benim verdiğim geri bildirim. Fakat 40 yaşındaki arkadaşımın da sürekli benden bir teyit istemesi yani beni de rahatsız ediyor, yani, hani, annene ver o zaman. <laughs> Ay. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru. I hı. Ha ha. Hı, tabii. <chuckles> Hı hı. Ha ha. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. <chuckles> Evet. <laughs> Doğru. Eee, ya, aslında bu dediğin gibi, böyle, birazcık gelişimle, birazcık aslında, eee, insanların biraz kendine güveni deyle al güveniyle de alakalı bence. Sadece t bekleyerek, eee, geri dönüş sormak arkadaşlara, eee, biraz kendine öz güvenle alakalı. İşte, eee, ne bileyim Evet, birazcık öyle gerçekten, ego tatmini de oluyor. Eee, aslında b bunu tek başına da halledebilir insan yani kendini de överek ayna karşısında çok güzel ego tatmini yapabilirsin gibi geliyor. Eee, çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli bir sohbetti. Eee, çok sağ ol. <chuckles> <chuckles>
Tabii. Egoistlik bence ya. Aynen öyle. <chuckles> Aynen öyle. Ben teşekkür ediyorum. Biraz kafanı şişirdim ama benim için de keyifliydi. Görüşürüz.
Gö rüz.